हाँ, जी। अ, <chuckles> मेरा क मतलब मैंने अ, कुछ नहीं अ, मतलब अ, क्या कहते हैं, ऐसे लाइफ़ अ, लाइफ़ को मतलब बाहर विदेश में जाकर सेटल होने की इच्छा थी अ, कि मास्टर्स के बाद। अ, वो भी देखिए, कनेक्टेड ही था कहीं न कहीं मेरी आर्थिक स्थिति को लेकर। अ, लेकिन मेरा मानना है कि अभी जैसे अ, अभी उस सपना अभी भी बाकी है, मतलब पूरा करने के लायक है वो। अ, तो कोशिश कर जारी रही है कि वो सपना भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। अ, मैंने मतलब छ पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, टूटा तो सही है। मतलब मैंने था कि मेरा ना मतलब जो सामाजिक में पहले कैसा होता था कि 22 तक आपकी पढ़ाई, 25 तक आपका मतलब शादी, 27 कट वे वग़ैरह-वग़ैरह जो था। वही मेरे ने में मैंने भी ऐसे ही गोल्स बना दिए थे। सामाजिक दबाव के अ, सामाजिक में जो दिखा समाज में जो दिखाया गया था वो, उस हिसाब से बनाए थे कि इस एज में मुझे यही करना इस एज तक हो जाना चाहिए वो, ये बोल के। अ, लेकिन हम सोचते कुछ और है प्लानिंग, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा होता है कि मतलब हर किस चीज़ की टाइमलाइन अलग-अलग होती है। तो मेरी भी टाइमलाइन थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। तो मतलब मैंने वो क्या करते हैं, सो अ, निराशा हुई है। मतलब कभी-कभी होता है कि अरे! मतलब समय निकलता जा रहा है। फिर बोलती हूँ कि अ, जो चीज़ जब होनी होती है मतलब अच्छी तरीके से होती है। तो देखिए, मैंने नहीं सोचा था कि अ, जैसे कि अब मैंने फ़ाइनेंस फ़ील्ड में और मतलब प्रोफ़ेशनलैट सर्टिफ़िकेशन भी है, लेकिन अ, बहुत अच्छा प्रदर्श अच्छा कर लूँगी, बोलकर कभी नहीं सोचा था। अ, शायद मे बी अगर मैं वो जो मेरी सपना था, जो इंजीनियरिंग प्लस ऐमबीए में, क्या पता वहाँ पे नहीं कर स पाती। जैसे कि आजकल देखिए, आईटी में कितना ख़तरा है, हर रोज़ लोग खौफ में जीते हैं कि कब उनका नौकरी जा सकता है। लेकिन वैसे मैं भी आईटी में ही काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी नौकरी को इतना खतरा नहीं है। अ, जितना हो उतनों को है अ, एआई रिप्लेस नहीं करेंगे कहीं ना जी। हुँ।
हाँ। अच्छा। हाँ। हुँ। हाँ। जी। हाँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ। जी। <chuckles> जी। हुँ। हाँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। अच्छा, अच्छा। जी। ओके, जी। जी, बिल्कुल, मैं दुआ करूँगा आपके लिए कि आपका जो सपना है अच्छी तरीके से पूरे हो जाए पूरा हो जाए, जो आपका ये विदेश जाके सेटल होने का है। अ, तो कभी-कभी ऐसा होता है जी देखिए, अ, हमारे अराउंड ना, स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, तो उनके कहीं न कहीं उनके जो सपने है, अक्सर अपनी फैमिली की वज़ह से टूट जाते हैं। तो ऐसी अ, गर्ल्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? कभी जैसे की उन्हा उनका एक सपना हो कि नहीं-नहीं मुझे बड़े हो के डॉक्टर बनना है। पर पर उनकी फैमली ने अलाओ नहीं किया उनको। कभी-कभी ऐसे रीजन्स हो जाते हैं कि बाहर जाके पढ़ने का अलाउ नहीं किया या फिर उनको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, तो वो कहीं न कहीं उनका जो सपना है, वो टूट जाता है। तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर सपना टूटा है तो कहीं न कहीं ये अ, लाइफ़ में टें टेंशन और एंज़ाइटी भी लेके आता है। तो इन सब रिलेटिड आप कुछ टिप्पणी
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।